Aslında bunun sanki aşağıdan yukarı gelmesi gereken bir şey gibi bir yönlendirme var. Hani, eee, sanki bir s konuda uzman ya da çok iş hayatında tecrübeli is insanlarla konuştuğunda böyle gibi görünüyor ama ben bu yöntemi denemedim. Yani, böyle bir beklentim olmadı. Eğer gelirlerse tabii ki çok keyifli oluyordu. Çünkü o bir öz güven göstergesi de oluyordu ama olmuyorsa eğer kişileri açmak için ben çok adım atan biri oldum hep çünkü insanlarının
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii ki. Tabii ki. Hı hı. Peki, hangi soruları soruyordun? Hangi alanları daha çok böyle, eee, ba başta bilmek istiyordun? Aile mi, özel hayat mı? Yani ne neydi senin gü güvenli alanın?
Hı hı. Hı hı. Aslında orada biraz kişinin, eee, tarzına göre gidiyordum. Yani, kişinin, eee, nerede çekingen olduğu ya da nerede adım atamadığını biraz önce gözlemlemek iyi geliyordu. Hemen ilk günden sohbet açan ve buz kırıcı soru soran değil de, eee, biraz gözlemliyordum. Bazen çünkü insanların, eee, daha günaydın demeye bile çekingen olduğu anları oluyordu. Şimdi onun arka planında
Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Onlara zaman mı vermeyi tercih ediyordun?
Evet ve gözlemlemeyi tercih ediyordum. Çünkü ilk günler olabilir. Belki, eee, ortama alışamadı, belki işi anlamaya çalışıyor. Belki gece uyuyamadı. Belki evinde bir şey oldu. Aynen öyle.
Hı hı. Tabii ki. Belki o da gözlemliyor nasıl bir tarzla iletişim kurmam daha kabul görür diye. Peki, ne noktada sen artık, hani, ben buna müdahale edeyim, oradan bir şey gelmiyor. Tamam şimdi ben aksiyon alayım d derdin. Hangi nokta?
Kesinlikle. Hı hı. Eee, bir ekip işi yapıyordum ben ve ekipte tabii iletişim çok önemli olduğu için bireysellik yoktu. Eee, o kişi hâlen bir diyalog kurmuyorsa, kişiler kahve içerken o sohbete girmiyorsa ya da çok fazla bireysel olarak takılıyorsa, kendi başına iş yapıyorsa, destek sormuyorsa... Yeni başlayan biri olarak soru sorması muhtemel bir durum. Eee, merak edip sormuyorsa, yardım istemiyorsa buralar benim artık müdahil olduğum şeyler oluyordu. Hatta önce bazen ekibinde başka birini kullandığım da oluyor.
Hı hı. Tabii ki. Hı hı. Hı hı. Tabii ki. Hı hı. Tamamdır.